Kalau, eee, bener-bener, eee, si temen gitu Kak, eee, belum pernah sih tapi, eee, saya pernah ini sih Kak, eee, ketemuan karena karena keperluan bisnis atau jasa gitu. Nah, eee, biasanya kan
Mhm. Oke, pekerjaan ini berarti ya, yah?
Ah itu bisa, eee, terus si klien ter tersebut ngajak bertemu nih, Kak. Nah, eee, ada nih momen menarik gitu kan, eee, ketika si klien ini tuh mempreset mempresentasikan, eee, keperluannya di apa yang dibutuhkan. Nah, pas presentasi tersebut ketika online itu kayak hemat aja gitu Kak, kayak butuh ini butuh itu gitu kan. Cuma beberapa kata gitu sama b cuma beberapa kalimat otomatis kan bingung, eee, menafsirkannya itu bagaimana iya singkat-singkat dan ter dan ternyata si orang tersebut tuh lebih nyaman ketemu, gitu. Jadi pengen bikin apa, terus proyeknya buat apa, dan iya benar saja gitu kan, eee, ketika saya ketemu dengan orang tersebut yang memerlukan jasa, ya ya dia benar-benar, eee, mempresentasikan apa yang diinginkannya, apa yang dibutuhkannya dengan luwes gitu kan, dengan lancar. Ya otomatis ternyata ada juga orang yang seperti itu gitu Kak, eee, jadi kurang kurang cocok kalau misalkan ngobrol di online, tapi ternyata lebih banyak ngobrol nih ketika ketemu, itu unik sih gitu.
Hmm. Mhm. Oke, jadi singkat-singkat aja gitu ya. <laughs> Mmm. Oke. Mhm mhm. Oke, jadi ini kayak cerita yang kebalikan dari yang tadi gitu ya Kak ya, yang tadi kan lebih banyaknya ngobrol di online, pas ketemu itu jarang. Oke kalau Kakak sendiri nih, Kakak tipenya orang yang gimana? Lebih, eee, nyaman ngobrol secara online ataukah secara langsung nih?
Iya. <chuckles> Mhm.